Скажи, а как язык влияет на твоё самосознание?
Ну, влияет сильно, я бы сказала. Язык это вообще очень важная часть самосознания, того, как оно развивается.
Да.
Э, потому что язык, он не только помогает нам как-то передавать наши мысли и информацию, но и каким-то образом, наверное, создаёт реальность, так сказать. То есть, э
Мгм. А вот скажи, пожалуйста, сколько вообще, если такая ситуация существует, языков в твоей повседневной жизни?
М. Э, ну, я свободно говорю на 2 языках. Это русский, шведский и плюс еще и английский.
Мгм. Получается 3 уже.
Ну 3, да. Но вот, э, в обычной жизни, скажем так, я перехожу между русским и шведским. Эти языки, которые вот у меня в повседневной жизни.
А ты замечала у ся такое, что ты уже говори думаешь на иностранном языке про себя внутри? Бывает ли такая?
Слушай, это вообще хороший вопрос. На каком языке думают люди? Потому что, м, часто мы думаем вообще ни на каком не н не на языке. Это может быть какие-то образы. Вот просто, э, м, м, не обязательно это язык. То есть мысли, они тоже по-разному формируются. Но если говорить вот о о внутреннем диалоге, когда что-то вот про себя проговаривать, м Да-да, монолог, э, у себя в голове. Да, конечно, и очень часто это на разных языках. Это скорее зависит от темы и ситуации, смотря, что я проговариваю.
Мгм. Мгм, да, диалог, когда, да. Монолог, вернее, какой-то получается. И вот как давно вот в твоём, в твоей жизни существует несколько языков, что ты в повседневной жизни на нём говоришь и думаешь на них?
Ну, слушай, я переехала, вот, в Швецию 20 лет назад.
Мгм.
Э, тогда, у меня, я знала только русский и английский, н достаточно хорошо, но, не как родной, конечно, э, на среднем уровне, то есть, для общения, вот. И, потом, постепенно, учила шведский, э, достаточно быстро, и Ам, я бы не сказала, и, для меня было достаточно легко. Потому что, это было добровольно, мне было интересно, это было приключение, э, во
Мгм. Было тяжело? Мгм. И, это была обстановка вокруг, сфера жизни. Мгм.
Да, да. Э, то есть, я сразу поступила там, м, в университет. Буквально за год вот выучила язык с нуля до, м, уровня, ну, что я смогла поступить в местный университет. Ну и у меня как-то именно такой вот настрой был, что: "А, я щас это выучу, это легко!"
Здорово. Ну здорово! <chuckles>
Не-а. <chuckles> Сейчас я бы, вот, никакой <chuckles> язык уже так не смогла выучить. Ну, вот это
А, то есть, э, м, пэ в достаточно молодом, юном возрасте, всё-таки, э, э, легче учить язык, легче как-то поменяться, с решиться? Получается так.
Да. Я думаю так. Я думаю, что, и мозг более пластичный. Ну, и, вот, я думаю, что, вот, с ф здесь очень много зависит от обстоятельств и мотивации. Мне было важно, вот, скорее, влиться, в общество. Я помню, что я получила какую-то подработку, вообще не зная языка. Я не знаю, как это вообще произошло, но, я как-то справилась. И, там, за через пару месяцев, уже, у меня нормально получалось, м, вот. То есть, я просто, вот, у меня бы был такой настрой, смелость. Я, вот, э, м, вошла в общество. И, вот, будь что будет, э, с уверенностью, что всё будет хорошо. Вот, и с таким настроем, да, у меня язык выучился быстро.
Мгм. Мгм. М интересно. Мгм. Мгм. Ну, это здорово! А, вот, ты можешь сказать, вот, ты, когда ты выучила этот язык, прошла, наверно, какие-то экзамены, сертификат. Как повлияло это, уже, на твою самооценку? Вот, было бы, ли, чувство такой гордости?
Ну да. Наверное, вот с таким самым важным моментом был тот момент, да, когда я смогла, меня взяли, вот, в университет в местный. Вот, это было д большое чувство гордости, что да, у меня так получилось быстро, хорошо. Потом немножко был, наверно, спад. Когда, вот я уже начала учиться, я поняла, что мне всё равно тяжело. Потому что даже несмотря на то, что да, я там сдала вот экзамены, и язык был не идеальный. И, конечно, когда уже пришлось вот учиться наравне там с местными, на высоком уровне, то <sighs> было тяжеловато и был такой немножко, м
Мгм. Мгм, мгм. Просто, ага, ага. А как ты вот это решала? Вот этот, проблем что у что, что уровень языка не настолько как у местных? Как вот ты это решала?
Да просто опытом. Я понимала, что со временем будет л легче, лучше, что нужно просто не сдаваться, пытаться и Да. Ну, потому что я тоже чувствовала, что всё это улучшается и с и вот, э, постепенно становится легче с каждым разом. Ну, конечно, первые годы вот учёбы были достаточно тяжёлыми, даже вот не только в плане самого образования, но и общения тоже. Вот, э.
Мгм. Мгм. Мгм. Практиковать, да. Да, вот как рассказать, как это в уже повлияло на общение? На отличное общение, с уровень друзей, окружения? Как же другой язык повлиял?
Ну, <sighs> скажем так, знаешь, я вот заметила, может быть, период 1 год, когда я только переехала. Вот когда я перешла с общения, сначала я на английском со всеми разговаривала, потому что шведского я не знала. И вот потом вот этот промежуточный период, когда уже я пыталась там говорить на шведском. Ну, и немножко, может быть, так, что мне было сложно выражать какие-то сложные мысли, и я чувствовала себя немножко не в своей тарелке. Вот это был такой период, да.
Мгм. Мгм. Мысли, ага. Мгм, но потом это прошло, получается, когда уже уровень языка повысился, да?
Да, да, потом это прошло. М, теперь я, ну, я считаю, что я говорю на шведском, на уровне носителя, скажем так. То есть у меня
М, здорово, прекрасно!
нет проблем, чтобы выражать какие-то мысли, эмоции, м, вот. М, ну, то есть теперь это мой родной язык, я вот так считаю.
Второй родной язык. Мгм, ну это-то вообще прекрасно, то что чтобы стал язык родным, язык. Получается, ты, ты на нём думаешь уже.
Да, ну знаешь, на самом деле, это не так сложно думать. Э, просто, действительно, когда ситуация не привязана к каким-то, эм Допустим, если я думаю о работе, да, вот у меня там всё происходит на шведском, это было бы странно. Я если честно, я даже не могу вот, э, рассказать о своей работе, о специфике вот это работы на русском. Мне это сложно сделать, потому что, ну да, да, там столько терминов, которые я, я не знаю, как они по-русски. Я бы, мне надо вот лезть в переводчик, чтобы посмотреть, как вот какое-то слово, как оно правильно на русском будет. Потому что там много Да.
Мгм. Интересно, да. Как интересно получается, да? <chuckles> Ты должна уч искать со слова, э, своего родного языка, но уже в словаре.
Да, ну потому, что я вот уехала из России, э, в достаточно молодом возрасте, да. Э, и вот всякие вот эти специфические термины я их никогда даже не слышала. Это может быть д даже не от возраста зависит, просто это специфика работы.
Мгм, то есть Аспект, то есть ты др 2 язык тебе л дал возможность не просто на самовыражение, но и на повышение твоей квалификации.
Ну да, всё, что вот связано, э, с к с карьерой, вот с с работой. Э, немножко такой вот весь этот бюрократический язык, э, той области, где я работаю, это только шведский. Вот и на русском, и на английском мне очень сложно в деталях объяснить, что я делаю, и вот подобрать нужные слова. Я, может быть, могу объяснить в целом, но это будет немножко коряво всё звучать.
В рост карьеры, мгм. Мгм. Не будет эт тогда. То есть это, это, получается, э, вот этот второй язык стал родным из огово в административных делах. А вот уже, уже в личных делах, общение с семьей, с близкими людьми, вот на каком языке теб тебе легче? Как вообще ты с ними? Выражаешь свои чувства, свои эмоции, нежность какую-то.
Слушай, на шведском. Я бы сказала даже легче, потому что это тот язык, вот на котором я говорю с мужем, с детьми. Э, то есть дома я говорю только на шведском. И у меня нет абсолютно никаких, вот даже вот какие-то эмоции, вот, э, чувства. Я думаю, что мне скорее даже на шведском, может быть, как-то комфортнее об этом говорить.
Мгм. Мгм.
На русском я говорю с родителями, вот.
А вот бывает так что, что, что у тебя, ну, в какая-то очень сильная эмоция, очень такая глубокая эмоция. Может даже как это примитивная, и она вылетает, вылетает на родном языке. Вот как в фильме "17 мгновений весны", где она во время родов всё-таки будучи шпионкой, всё-таки у неё вылетело на родном языке слово "мама".
<laughs> <laughs> <inhales> Да, ну, на на шведском это так же произносится, поэтому <laughs> тут бы меня не раскрыли. <laughs> Да, не, на самом деле, м, да, и вот, допустим, часто вспоминают в этом контексте матные слова, да, то есть если ты что-то вот на ногу себе уронишь, то вот, э, первое, что хочется сказать, это какое-нибудь там вот такое, э, матное слово, э, и Ага, да. <laughs>
Ты так так не выдашься. Мгм. Мгм. Такой примитивный уровень, но он, да, в вылетит. Мгм.
На самом деле, э, если в начале, вот, может быть, первые годы, да, действительно, вот русские вот эти слова, тот же мат или что-то, я очень редко это использую в в речи, но если использую, то вот русские слова мне казались более такими увесистыми.
Ага, то есть они как, как, к эт накал эмоций, они прям вот они передают, да? Или, наоборот, разряжают обстановку, да, что вылетело.
И Да-да-да. Н Мгм, ну да, вот вот мне казалось так, и мне казалось: "Ой, ну, в шведском такие вот в какие-то вот ругательные слова, они вообще никакие".
<laughs> А тут получается ты через ругательные слова почувствовала уже связь с языком иностранным?
<chuckles> <laughs> М-да, то есть, знаешь, вот со временем сейчас я ощущаю, э, вот шведские, э, там, ну вот, м маты и ругательства, а, они имеют для меня такую же вот эмоциональную зарядку, как и русские. Потому что дело, на самом деле, не в словах. Вот если там разбирать их вот именно буквы, слова сами по себе, они вообще ничего не значат ни в каком языке. Вот этот вот вес, вот эта глубина, она появляется с опытом, когда ты переживаешь ситуации, как-то вот укрепляешь, связываешь, и получается вот такая вот эмоциональная связка слова вот с контекстом, с эмоцией. Немь
Интересно. Мгм, мгм. Мгм. Получается со временем, со временем сознание оно подстраивается под другой язык. И прямо оно в оно то есть в него вживается. Для него другой язык- это вот продолжение моего мозга, моего сознания. Так получается у тя?
Да, конечно, со временем, э, это всё мозг приспосабливается. Сейчас вот, э, шведский я воспринимаю совсем по-другому. Да, и вот такие вот глубокие эмоциональные слова, когда мне хочется выразить вот такую яркую эмоцию, мне вполне достаточно шведского. То есть мне уже нет такого чувства, что не хватает слов. Вот
Мгм. А вот как уже т а вот сама, как ты чувствуешь уже с самим, с родным русским языком? Н не чувствуете так, что какие-то т слова ты за м, забываешь? И вот <grunts> не бывает такое, что раз, может быть, даже и про произношение слова как-то не так, а, выходит? Замечала ли?
М. На самом деле, скорее, нет, потому что всё-таки я пользуюсь русским языком. Вот я как бы и с родителями общаюсь, и если я что-то там в интернете люблю почитать, э. То есть, э, <grunts> русский у меня он как бы активно используется. Но то, что я заметила, иногда я добавляю слова, которых нет. <grunts> Вот какие-то, мне сложно подобрать слово, я могу сказать, э, э, слово, которое, мне кажется, вот оно должно быть, такое интернациональное. И мои родители такие: "Чего? Что это такое?" <laughs> Я: "Что, нет такого слова, да?" <laughs>
Мгм. Мгм. Мгм. А! <laughs> Да, вообще как твои и как родители уже реагируют на это? Они не говорят типа: "Ну что-то ты, дочь, что за слова такие? Ну чт так не надо, так давай-давай, не забывай свой родной язык!"- так не говорят?
<chuckles> <laughs> Да нет, ну это редко встречается. Это скорее так, больше для смеха. М, <grunts> какое-то слово я хотела вспомнить, а вот, э, м. <tsk> А, ну щас уже забыла, не бу Ну вот, вот тут тоже бывает, вообще на самом деле забываются, особенно какие-то вот специфические слова. И вот крутятся, когда хочется вспомнить, они вот крутятся на шведском, на английском, на любом, но не то. И иногда Да-да-да. Мгм.
Мгм. М! М, ну не ну не на русском получается уже, да? А вот ты говорила, дети, что-то уже дети. А вот, э, <grunts> ты своих детей учишь и своему родному языку? Первому родному?
Слу слушай, у меня дети не говорят по-русски. Это такой, э
В тебе тебе это не не жалко? Не не обидно?
А, немножко жалко, просто потому что я считаю, что любой язык- это полезно, э, знать. И да, упущен такой момент, что нужно было бы
Навык, да? Какой-то навык, а, очень ценный. Мгм.
Да. Но мне это было реально вот тяжело. Потому что муж у меня не понимает русского, и мне было некомфортно говорить с детьми, если он не понимает, или если мы идем гулять, и люди вокруг не понимают. Меня это очень сильно напрягало. Э, вот.
М. То есть получается, для для того, чтобы, а, остальным людям вокруг тебя было, ну, приемлемо, удобно, ты как-то оставила на второй п отодвинула на второй план родной родную ру русскую речь, родной язык?
Ну Да, но это было не для того, чтоб другим было комфортно, это было для того, чтобы мне было комфортно, потому что некомфортно было. Я не то что думала: "Ой, а там что подумают?" Или, э, "Вдруг им будет неудобно". Мне буыло. Я вот ще я себя ощущала, как в каком-то пузыре. Если вот я сижу говорю на языке, я себя как вот оторванная от мира, и мне н нужно тогда переводить или что-то делать, мне это
Мгм. Мгм. Ну, то есть неудобно, да?
Да, ну, я пытала я на самом деле, вот когда, м, я была одна дома, то я немножко говорила, но этого было недостаточно для того, чтобы вот у них, э, включился этот язык как родной. Они немножко понимают какие-то отдельные слова, но так как у них тоже не было, м, своей мотивации, интереса Да, да-да. То есть, э, мы в России, мы практически никогда не бываем. Ну, это не было такого, это, <sucks teeth> эм, так что не сложилось. Ой, немножко жалко, но, м, <tsk> так получилось. Я тоже как бы не считаю, что вот это обязательно зацикливаться, что это настолько вот прям важный момент. У меня достаточно того, что как бы у нас есть язык, на котором мы отлично друг друга понимаем. Да, да.
Мгм. Окружение, да? М, мгм. Мгм, мгм. Все вместе общаетесь, да? Один родной язык? Мгм.
Тэ ну и тэ Да. В общем, так с так получилось. <laughs>
А если бы смогла, была бы быть возможность поменять, поменяла бы ты вот это образование твоих детей, язык?
<grunts> Ну, <sighs> возможно, если бы, <sighs> э, если бы, да, может быть, я немножко по-другому бы сейчас делала. Но вспоминая как бы то время, знаешь, вот эту жуткую усталость и вообще вот, э, ну, всё равно, что было. Вот к я, да
М, мгм. То есть очень много энергии на это уходит.
Да, как я на самом деле, у меня было желание, что да, я хотела, чтоб они говорили по-русски, но как-то вот, э, сложность перевешивала, э, удобства. Ну и вот, э, к сожалению, как бы Да-да.
Мгм. Мгм. М, так и так сложилось. Ну что ж, спасибо, конечно, те большое, что поделилась такой лично личной историей. Было очень интересно послушать. Спасибо, пока!
Пожалуйста, пока.